Ela não me falou o motivo, sabe. Então e aí eu pronto vu vendo aquilo tudo, meu coração ficou logo acelerado quando eu li aquela mensagem e fiquei me questionando: "Meu Deus o que será que eu fiz?", né? "E o que eu que eu fiz que eu nem lembro, se eu fiz alguma coisa eu nem lembro", porque eh, foi muito, ela foi muito dura assim, como se realmente eu tivesse feito algo muito sério. Não foi assim: "Ah poxa, você me esqueceu, não fala mais co eh eh, há muito tempo você não fala comigo". Nada disso, foi ri foi mago ressentida, mais do que magoada, foi ressentida, assim, eu senti, assim, vindo uma raiva do lado de lá da mensagem sabe. Aqui que que ela estaria guardando aquilo por muito tempo. E ela até falou: "Olha, eh, da última vez que a gente se encontrou, inesperadamente, né, eu fiquei esperando que você falasse alguma coisa comigo a respeito, eh, de dessa desse afastamento". Eu falei falei: "Mas como assim, afastamento?". Eu realmente senti um distanciamento dela quando me encontrou, geralmente a gente é muito, ah, afetuosa uma com a outra sabe, <swallows> a gente se abraça, mas não aconteceu.
Uhum. Sim. Ok. Sim. Sim, foi magoada mesmo. Ressentida, aham. Entendi. Uhum. Entendi. Sim. Mas aí, mas aí depois dessa dessa mensagem, desculpa mas é é só pra eu pra eu entender, depois dessa mensagem. Ou antes da mensagem, desculpa, vocês não não tinham se encontrado já fazia quanto tempo mesmo?
Olha, já tinha sei lá uns 7 meses. Sim, pessoalmente, sabe?
Ah tá.